Oui, voilà, c'est ça, c'est peut-être juste, heu, un petit frein mental que auquel je suis confronté et puis, heu, derrière en fait ça, mmh, souvent, c'est ça, hein, même les sportifs de haut niveau, c'est peut-être heu, que ce soit sportifs de haut niveau ou pas, hein, c'est peut-être, heu, un petit blocage mental après des des des des blessures, heu, des des déceptions au niveau d des résultats et justement le le cerveau il i il fond il ré réfléchit beaucoup juste après ça et c'est ce qui s'est passé moi pour mes blessures donc, heu heu, derrière c'est c'est c'est encore un travail supplémentaire, heu, que que que je dois faire, heu, à l'avenir. Je pense que oui, c'est, heu, c'est peut-être la bonne voie à suivre.
Bien sûr. Non en tout cas, c'est bien enfin tu as déjà vraiment plus ou moins conscience avec pas mal de recul de ta situation et ça se sent que tu as vraiment envie d'évoluer. La preuve: tu as trouvé le tennis, heu, quelque part en attendant et en plus ça te plaît, c'est génial. En tout cas, j'espère vraiment que ta situation va s'arranger avec le temps et j'y crois fort.
Merci, je te remercie aussi pour tes conseils, heu, vraiment qui m'ont permis de, bah, de réfléchir encore, d'avoir une réflexion un peu plus approfondie. Donc, heu, je te remercie pour tes conseils de qualité.
Avec plaisir.

Alors, en ce moment, en fait, j'ai une perte de motivation, heu heu, vraiment extrême pour, heu pour, heu, pour m'entraîner, heu, que ce soit, bah, à la salle de sport et aussi dans mes, heu, dans ma pratique, heu heu, sportive de prédilection, donc mes sports de prédilection que sont le football et le tennis, vraiment, en fait, j'ai j'ai ralenti, heu, considérablement, heu heu, cet entraînement, en fait.
OK. Et ça fait de longtemps que tu as en fait, c'est un sport de passion, c'est ça?
En fait, le football, heu, ça a commencé, bah, dès le plus jeune âge depuis que j'ai 6-7 ans, heu, je je pratique, voilà, toutes les années, j'ai fait toutes les classes, heu heu, jeunes jusqu'à senior, heu, aujourd'hui et puis, heu et puis j'ai subi 2 grosses blessures, en fait, qui m'ont déjà c'était, déjà, la 1re étape de ce frein-là donc, vraiment, 2 grosses blessures qui m'ont éloigné des terrains pendant plu de longs mois, heu, minimum 6 mois pour la 1re et et 8 mois pour la 2e, donc ça représente quasiment, heu, 1 an 1/2, heu heu, voilà, de en fait, de pas de pas jouer, de pas toucher un ballon et puis, heu et puis le tennis, c'est, heu, c'est c'est je vais dire, c'est plus, heu, l'aspect résultat et puis, heu et puis, heu, comme si j'avais un frein, en fait, heu, une limite dans ma pro heu, dans ma progression et et et et ça se traduit aussi par, heu, vraiment, heu, une perte de motivation aussi à la salle, donc heu, ça, c'est c'est, en fait, c'est un tout qui qui à la fin qui, heu, qui qui fait que, voilà, heu, j'ai c'est une, vraiment, une grosse perte de motivation.
Mmh mh. Ah oui. Mmh mh. Mouais, OK, ouais. Ouais, j je comprends ce que tu vis, ça doit pas vraiment être facile de de de vivre a enfin, après cette blessure qui t'a coupé, heu, mentalement, heu, même physiquement pour le coup, heu, tu as dû te reposer pendant combien de temps? Plusieurs mois, c'est ça?
Ouais. Ouais.